Écoute, je voulais te parler d'un d'un truc qui me qui est assez, heu, pénible en ce moment. Enfin, pénible, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas je me sens hyper coupable. Parce que et c'est c'est et pressionnée et je me dis: «Mais mince, mais pourquoi t'arrives pas à te bouger» heu, en fait pour te contextualiser, enfin te donner un peu de contexte, hem, j'ai perdu heu, j'ai perdu beaucoup de poids là. Heu, quand je dis: «Beaucoup de poids», c'est à dire que depuis la grossesse et depuis, heu, l'accouchement et cetera, hem, de mon fils, heu, j'ai perdu en tout 40 kilogrammes.
Oui. Mmh mh. Ouais. Oui, dis-moi. Oui. Waouh!
Heu ouais, ouais, ouais. J'ai perdu ces non, non, mais de merci beaucoup pour ton enthousiasme, parce que c'est vrai qu'enfin ça ça me fait du bien, tu vois? Quand les gens reconnaissent mon effort, ça, c'est clair.
Excuse moi. Oui, oui, tout à fait, oui.
Et hem, donc en fait, j'ai perdu ces kilogrammes, hem, bah, suite à une espèce de déclic un peu où je me suis dit: «Mais mince, heu» parce qu'en fait, quand j'étais plus jeune, j'avais déjà perdu heu, j'étais un peu tu vois, heu, en surpoids. J'avais perdu 20 kilogrammes, j'étais restée mince te toute ma vie, on va dire. Pendant plus de 15 ans et ensuite heu, bah, j'ai b j'ai j'ai je suis tombée enceinte et je sais pas ce qu'il s'est passé, ça a été, heu, bah, plus de 40 kilogrammes, quoi.
D'accord. Mmh mh. Ouais. <inhales> Impressionnant.
Donc hem. Ouais, ouais, ouais. Et hem et puis voilà. Et puis pendant 5 ans et ben, je suis restée avec ce surpoids enfin: «20 kilogrammes de trop», on va dire.
Ouais.
Et heu, parce qu'après la grossesse, heu, enfin après l'accouchement, j'avais déjà perdu 20 kilogrammes, tu vois, entre l'accouchement, heu, rétention d'eau et compagnie.
Oui. Oui. Tout à fait, oui.
Et puis bah là, donc heu, j'avais ces 20 kilogrammes de trop que j'ai traîné comme ça pendant 5 ans et heu, bah, cet été, enfin, ça a commencé un petit peu avant cet été justement où, heu, je me suis dit: «Mais mince, heu, allez ressaisis toi, heu, t'arr tu avais déjà réussi à perdre 20 kilogrammes quand tu étais jeune, vas-y quoi!» et heu ben, non ben, non, c'est pas rien quoi. Et hem, du coup, bah, j'ai commencé le sport et heu, tu sais je me suis mise sur un truc internet de programmes de HIIT. Je sais pas si tu connais, tu vois donc c'est du du renforcement musculaire plus, plus, heu, vraiment, enfin, cardio heu, voilà.
Ouais. Mmh. C'est pas rien 20 kilogrammes, oui en effet, hein, c'est pas rien. <inhales> Mmh mh. Oui. Mmh mh. D'accord.
Et puis, heu, bah, ça a bien fonctionné mais heu, bah, j'ai lâché quoi. J'ai lâché en cours de route et ouais. Ouais, j'ai lâché en cours de route.
Ah mince. Et et à quelle fréquence tu à quelle fréquence tu faisais ça, heu, cette routine là que tu avais mis en place, hein?